É, no geral o eu uso bastante o Instagram mesmo, que eu converso com com os meus amigos. Eu usei durante muito tempo, muito mais o Facebook, mas agora eu tô usando o Instagram, mas com maior frequência, então ali eu sempre vejo, sempre tem um pessoa online, sempre tem alguém ali que tá mandando uma mensagem, conversando, perguntando como foi seu dia, sabe. Então eu acho que o Instagram é mais, hã hã, mais rápido. Acho que a a facilita um pouco mais essa conversa, né. Mas eu também mantenho o Facebook porque lá, eh, eu ti tenho muitos amigos de infância que estão lá ainda, alguns não migraram para o Instagram, então eu acabo ficando, navegando é, algumas pessoas não foram, né. Ah, então a minha mãe, por exemplo, não foi para o Instagram. <laughs> Então, porque a gen
Aham. Ah, Aham. Ah, sim. Ah, eles não foram para o Instagram. Ah, entendi, interessante. Aham, sim acho que o Facebook ali é bem das mamães, né, do pessoal um pouco mais velho.
E exatamen exatamente, a minha mãe mesmo tá ali ainda até hoje e a gente então então eu acabo mantendo as duas as duas redes, porque são pessoas são grupos de pessoas diferentes. Aí que tá uma coisa interessante, me você acabou de falar uma coisa que é verdade. Os meus amigos mais jovens, hã, ou que são meus amigos há menos tempo, todos, ah, a gente conversa mais no Instagram, mas agora meus amigos mesmo de de antigamente de infância, no Facebook. Mas eu acho que tem uma um motivo pra isso, porque
Aham. Sim. Ah! Tem, aí a geração ainda mais jovem, se você tiver filho adolescente, eles vão estar no TikTok. Então já é uma outra rede social. Aham. Ah, olha só.
Exatamen é, e tem o TikTok também que é com os meus sobrinhos, daí. <laughs> Meu sobrinho é. Mas eu acho o Facebook tem uma questão aí, porque, assim, do a eu vi eu sou de uma geração que durante muitos anos a gente não tinha internet. Então quando a gente começou a localizar os amigos pelas redes sociais e ser localizado por nome e sobrenome, ah, o que a gente tinha ali era o finalzinho de Orkut e começo de Facebook. Então ali que as pesso é ,então eu acho que ali realmente "Ai, eu sou seu amigo de infância, da escola tal". Então ali era o que a gente tinha, então pelo Facebook eu acho que ficou essa turma mesmo, que foi lá da infância e que se reencontrou. Então o Instagram já é uma turma mais nova "Ai, me segue e tudo mais, então". E realmente você falou do TikTok, concordo, aí já são já é uma turma ainda mais jovem. Eu mesma ainda fico meio perdida no TikTok pra falar a verdade.
Ok. Hum. Sim. Ah, aquela transição ali. <laughs> Aham. Ah. <laughs> Mas você ainda parece muito conectada, ainda tá ali em bastante rede social, eh, cada uma pra falar com uma turma diferente.
Com com uma turma diferente, exatamente, são grupos diferentes. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso até a gente falar sobre isso agora, de verdade. <laughs> Tá bem segmentado isso, tá bem segmentado pra mim.
Olha só, que interessante. E aí tu tem um grupo de família, grupo do pessoal do colégio no WhatsApp, como é que é o a sua relação com o WhatsApp?

Ah, porque eu eu estava muito acostumada, eu não tinha noção do quanto eu estava acostumada a ver as redes sociais, até o dia que eu achei que eu tinha que diminuir a frequência. Foi ali que eu falei: "Meu Deus, eu acho que eu tô viciada em redes sociais". E de verdade, eu tive mesmo esse diagnóstico, autodiagnóstico, eu falei: "Eu preciso realmente começar a reduzir essa frequência aí". Porque como você mesmo disse, né, a gente é feito pra viciar e a gente não se dá conta. Eu acho que acontece pouco a pouco quando você vai ver você está ali horas por dia, então
Ah. Uhum. Ok. <laughs> Uhum. É. É verdade. É, são poucas pessoas que conseguem fazer esse autodiagnóstico aí.
É, eu entendi justamente quando eu comecei a perceber que, por exemplo, eu acho que esse momento em que eu percebi que eu estava na rede social e meu filho estava do meu lado querendo atenção e eu não estava dando, aquilo mexeu muito comigo, de verdade. Falei olha e eu já me peguei, por exemplo, em outra situação, da minha filha adolescente estar com o telefone, eu estar com telefone, e meu filho que não tem um telefone estar sentado olhando pra cara de nós duas. Eu fiquei muito abalada é, eu falei: "Gente, não! Isso precisa mudar. Não, não dá pra ser, a nossa vida tá aqui, ela tá acontecendo, a nossa vida real tá aqui e essa é a mais importante de todas", né. É é posso deixar de lado por conta de de desses pequenos prazeres aí que a rede social proporciona mesmo, sabe, de porque posso melhor.
Uhum. Ah, bom, entendo. Ai, ai não, que horror. <chuckles> Não pode ser. Verdade. Verdade, e você já você já usou as redes sociais pra dar uma stalkeada, assim, naquele ex-namorado, naquela amiga que vocês brigaram e deixaram de se falar, naquela professora antiga, sei lá, pra olhar ali a vida dos outros, o que que tá acontecendo?